ค่ะ
พอเรามีเงิน เราก็จะซื้อสุขภาพได้ บ้างนะ ในระดับหนึ่งที่ว่าแบบ อ้าว ก็ เอา ถ้าไม่มีตังค์เราจะต้องกินอะไรอะ มาม่าไหมอะ?
อะฮะ มาม่าก็แพงนะ เดี๋ยวนี้ ฿7
ใช่ไหม? ใช่ แต่ถ้าเรามีตังค์ อย่างน้อยเราก็ซื้อผักซื้ออะไรมากินได้บ้าง ซื้อของดี ๆ สุขภาพเรา ก็จะดีตามถูกไหม?
อา <clears throat> ถูก ซื้อไข่มาใส่มาม่าได้ ซื้อ อ่า ผักมาใส่มาม่าได้ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
เออ อา มีเนื้อบ้าง เริ่มมีเนื้อ เออ หรือว่าจะไม่กินมาม่าก็ได้ เพราะว่าเราเลือกได้ไง
เออ อา อือฮึ
แต่ถ้าไม่มีเงินเราเลือกไม่ได้นะ คือมาม่า ก็ต้องมาม่านะ ใช่ไหม?
อา อันนี้ก็เข้าใจได้ ใช่ แต่มาม่าเนี่ยบางทีเราก็ยังรู้สึกแพง
อืม <chuckles> ในวันที่ไม่มีจริง ๆ คุณมัน มันพูดยากนะ คนที่ไม่มี คือไม่มีจริง ๆ นะ อย่าหาว่า อืม
ถูก อันนี้ เออ คำพูด ถูก คำพูดนี้พี่สาวเราก็พูด เราก็บอกว่า "เออ ก็เรียกแท็กซี่สิ" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ โอ้โฮ แกคนไม่มีเงินค่ารถเมล์ ฿8 มันก็ยังไม่มีนะ
ครับ ใช่ จริง ยังต้องรอรถเมล์ฟรี หรือว่าอะไรเลย คุณ
เราก็ "อ๋อ" อ๋อ เออ ๆ ๆ ๆ
คนที่เขาไม่มี ไม่งั้นเขาจะไปสู้ยืนรอเหรอ? สู้เสียเวลายืนรออะ เพื่อที่จะเซฟเงิน จริงอันนี้แบบ ผมก็เข้าใจ เพราะผมก็เคยอยู่จุดนั้นมาเหมือนกันนะ อืม เพราะฉะนั้นแบบ มัน ถ้าคนไม่ถึงจุดนั้นจะไม่เห็นคุณค่าหรอกครับคุณ คุณว่าไหม? คุณก็จะใช้ฟุ่มเฟือย อือ
อืม ค่ะ ค่ะ อะฮะ ใช่ ๆ อย่าง อย่างชนชั้นกลางแบบเราอะอยู่ยาก
ครับ อือฮึ ๆ
อยู่ยาก จะขึ้นก็ขึ้นยาก ลงก็ลงไม่ได้